Ya, tabii ki beklediğim şey o değildi ve, hani, şey diyorlardı bana: Hani, ben "Bu ne?" diyordum, o babam da diyordu ki "Hiçbir şeyi beğenmiyorsun, memnun edemedim seni." Ya ya, ben bununla nasıl memnun olayım? Benim hani istediğimle hiç alakası y yok ki. Eee kavga etmişti benle ya. "Sen hiçbir şeyden de memnun olmuyorsun." falan diye. Eee, çok da küçüğüm aslına bakarsan. O kadar para verdikleri şeyi, eee, beğenmeyince kızmıştı babam.
Hıı. <chuckles> A! Hiç oynamadın mı, peki? Yani o kenarda durdu mu öylece? Hıı. Senin odana kondu değil mi bu?
Oynadım. I ı ya kenarda değil zaten Evet, kenarda duracak kadar küçük bir şey değil de odamın yarısını kaplıyordu. Iıı, bayağı büyüktü. Evet, evet. Bayağı büyük bir şeydi. Eee, boyu herhâlde 1-2 metre falandı. Eni de 1 metre desek bayağı büyüktü. Böyle, hani, ayakkabı kutuları kadar içinde 3 tane odası vardı. Ama, eee, odalar karanlık, böyle, azıcık, böyle, küçücük bir Barbie bebek girecek kadar kapı yapmış. Ben o ba karanlık odanın ise bebekleri artık sokup orada oynatacağım.
O kadar büyük. Hımm. Hı, bayağı büyükmüş. Evet. Çok ilginç. Hı hı. Hı hı. Evet.
<chuckles> I
Peki oynadın mı yoksa, eee, yani, istediğin gibi olmadığı için o kenarda duran bir şey mi oldu? Ne kadar bir arada durdunuz?
Hıı. Ya, vallahi o, ııı, epey bir süre bizimle kaldı. Ben, işte, artık bir 10 yaşına falan gelinceye kadar kaldı. Sonra onu parçaladık. Evet, evet. Sonra sobada yaktılar ama hâlâ şey diye anlatılır: Şu an artık 36 yaşındayım, hâlâ, işte, "Biz sana Barbie bebek e evi aldık da sen beğenmedin." diye babam anlatır.
Hımm. Hımm, bayağı azalmış. Evet. Hı hı. Unutulmamış çünkü belki de ne kadar hevesle gidilmiş, marangoza anlatılmış, belki çizilmiş, marangozdan beklenmiş. Belki o dönem için büyük de para verilmiş olabilir. Çünkü marangoz işçiliği dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de aslında çok ucuz bir işçilik değil. Eee, akıllarında kalmış demek ki. Hâlâ bunu dile getiriyorlar.
<chuckles> Tabii, tabii ki. Evet. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Evet, çünkü şeymiş aklındaki, hani, herkeste olan bir şeyi olsun istememiş. Ben sana özel yaptırdım demek istemiş babam ama, hani, 6 yaşında bir çocuk için bu çok önemli değil biliyorsun ki hani. Benim için bir anlam ifade etmiyordu.
Hıı. Evet. Evet, doğru, doğru. Peki, eee, sonrasında, böyle, eee, b bu Barbie evi dışında çocukluğuna dair hatırladığın, unutamadığın, belki üzen belki mutlu eden belki, eee, farklı şeylere, eee, yol açan, yani farklı duyguların gelişmesine sebep olan ya da, eee, ergenlik sonrasındaki ergenlik ve gençlik kısımlarına da etki eden böyle hatırladığın anılar var mı? Anın var mı?